<laughs> Bagi playlist dong, Kak. <laughs>
Mmm, kalau bisa sih ya ini nih ada apa memang banyak sih, Kak, yang kayak aku kumpulin gitu mungkin ada lah ya e eee, 30-an lagu gitu yang enak-enak banget, Kak, mhm, nah
<chuckles> Oh, wow, banyak juga ya? Itu Korea semua?
Iya, ini Korea semua yang dari tahun 90-an semua tuh, Kak, dan, eee, aku tuh
Itu berarti kayak si K-pop gitu ya?
Mmm, mhm, iya, terus ya mungkin sederhana gitu ya masih tahun 90-an tuh lirik-lirik mereka tuh masih sederhana dan aku nggak nyangka gitu kok bisa orang 90-an menciptakan lagu sebagus ini sekreatif ini gitu. Nah, lagu In The Summer sendiri itu, eee, vibes musim panas gitu, Kak, summer-summer <chuckles> lag judulnya juga udah In The Summer ya?
Gus itu, oh, iya iya iya, paham paham. Mhm? Iya iya.
Jadi, eee, mana ada di awal itu pembukaannya udah ombak pantai kan, Kak, udah ombak pantai.
Waduh, ini ini di di musik videonya apa gimana?
Eee, di Spotify sendiri juga kayak gitu, Kak.
Oh, gitu?
Mhm, ada masuk suara ombak kan, terus masuk, eee, terompet gitu saxophone.
Oh, paham lagi.
Nah, terus kayak summer-nya berasa banget cerianya membuka pagi gitu jadi setiap pagi mungkin aku selalu puter ya, Kak.
Oke oke oke.

Oke. Mhm. E kalau lagu barat sih aku nggak terlalu dengar ya, Kak, tapi eee, aku tuh mungkin pendengar lagu Korea nih, Kak. Nih, ada 1 lagi tuh, mhm. Ada 1 lagi nih, yang baru-baru memang kayak 2 bulan terakhirlah ya, aku kulik dan enak banget, itu namanya In The S <chuckles> itu judulnya In The Summer, Kak e penyanyinya penyanyinya Deux, eee, tulisannya e DEUX kan dibacanya "dius." Itu tuh, eee, penyanyinya udah lama tuh, Kak, emang udah lawas la tahun 90 gitu lah, ya. Itu tuh kayak
Dengerin juga nggak, Kak? Oh, wow. Apa, tuh? Oke. Apa, tuh? Lagunya siapa? Oke, oke. Itu solois ya? Atau atau grup?
Mmm, duo, Kak. <exhales>
Oke. Jujur belum pernah denger lagi Deux itu.
Jadi mereka Heeh, aku juga baru ini, Kak e karena, eee, jadi, eee, waktu itu aku tuh nonton drakor sebenarnya, Kak. Nah, drakor ini bagus banget kan karena dari Netflix juga, jadi biaya produksinya nggak tanggung-tanggung, gitu, dan mereka sangat ceritanya sangat bagus sekali, Kak. Karena emang, eee, alur ceritanya tuh maju mundur, terus kayak mereka tuh dari masa depan kan, awalnya terus kayak menyeritakan dari masa lalu, bahkan sampai ke tahun 1960 tuh, Kak. Keren nggak tuh, keren kan? Terus
Mhm, terus? Ya? Oh, wow. Terus apa apa Judulnya apa tuh, Kak? Yang Netflix.
Eee, When Life Gives You Tangerines. Itu, mhm. Tau kan, Kak? <chuckles>
Oh, ya ya ya, iye, ini cukup familiar judul itu, tapi aku pribadi belum pernah nonton, mungkin aku akan nonton setelah ini. <laughs>
Ya, kan, Kak? Keren, Kak, keren! Beneran, Kak, Kakak mau nonton, beneran kayak cuma 16 episode gitu, setiap episodenya 1 jam kan. Mhm, series enak enak banget, Kak, eee, ngikutinnya mungkin di episode 1 masih bosen ya, tapi udah episode 2 itu bertambah manis lagi tuh ceritanya. Sampai akhir kayak rada emosional, gitu. Enak banget, Kak, karena mhm, mereka tuh latar belakangnya di 1960 kan, jadi, eee, mereka tuh, ngebawa, eee, daerahnya karena mereka tuh syutingnya di Jeju, di Pulau Jeju yang kayak mirip-mirip Bali sekaranglah ya, tapi dulu masih
Oh, itu series, ya? Oh, wow. Ya, ya.
Eee, habis dari perang Korea itu miskin kan mereka, jadi, eee, dilihatin di situ kayak kondisi ekonominya, kondisi politiknya sampai lagu-lagu yang, eee, emang populer di jaman itu. Nah, dari situlah dari soundtrack-soundtrack mereka itu, aku jadi ngulik tuh, Kak.

Jujur sedikit ya mungkin yang kayak, yang memang benar-benar hits sampai masuk ke Spotify itu jarang ada sih Kak, tapi, ya mungkin karena lebih ke ininya doang sih, lebih ke dari referensi Chrisye Diskoria ini.
Iya sih. Oh iya iya karena kerak Chrisyenya sendiri kan memang, eee, musisi zaman dulu ya boleh kita bilang, ya musisi lawaslah dan mungkin emang zaman sekarang kayaknya emang enggak terlalu banyak
Mhm, iya. <chuckles>
terdengar, lagu-lagunya, karena beliau juga udah almarhum kan. <chuckles> Gitu.
Mhm, tapi kayak beberapa memang bagus sih Kak, maksudnya masih masuk di telinga yang sekarang kan kayak, yang "Hip-Hip Hura-Hura" terus kayak, ya banyaklah yang Lilin-Lilin itu, <laughs> itu masih masuk juga tuh, mhm.
Iya, betul. Betul, betul banyak sih, emang emang lagu-lagu Chrisye bagus-bagus sih, kayak menurutku itu lagu-lagu yang sampai apa ya yang, yang apa ya, istilahnya timeless dalam bahasa Indonesia apa ya, akan, enggak enggak termakan zaman gitu loh lagu-lagunya beliau itu.
Benar benar benar, masih masuk tuh. Mmm, iya. Iya. Mhm, setuju sih, Kak, mhm.
Iya sih. Berarti memang, eee Preferensinya, eee, lagu-lagu yang ceria gitu ya, Kak, buat menambah semangat.